Cer
E e eu acabo também metendo o pé na jaca, eh, t assim. São são viagens geralmente de lazer, então, eh eh eh, assim, eu quero provar da culinária local, e assim, os últimos
<laughs> Tá. Entendi. Claro, faz sentido.
os últimos 2 anos, eh, por exemplo, o final do ano passado, eh, foi uma viagem pra Andaluzia, depois emendou com o Brasil, e depois Belgrado, então eu fiquei quase mais de 2 meses. E no ano retrasado, foi, eh, Barcelona, mais de 1 mês, eh, também. E, realmente, a assim, eh, depois eu passo o ano todo tentando recuperar, né. Engordo assim, coisa de de mais de 5 quilos. E aí quando eu tô prestes a voltar ao meu peso, eh eh, tem outra viagem.
Hum. Tá viajando. Uhum. Tá. Tá. Acontece de novo a viagem. <laughs> Ma deixa eu deixa eu entender, vo você falou que você faz você você tá acostumado a fazer exercício físico, a única coisa que você não tá conseguindo manter é a o cotidiano, quando você viaja, mas quando você não viaja, você consegue fazer exercícios físicos, e e e tentar manter a forma, certo?
Uhum. E Sim, sim.
Tá. Eh, o e qual o tipo de exercício que você costuma fazer? Você costuma fazer você falou que você faz musculação. O que mais que você faz?
Corro. Eu faço musculação e corro. Assim, eu eu vou, eh eh, um v no último mês, eh, teve uma exceção, enfim, mas vamos deixar isso pra <chuckles> outra parte. <chuckles> É. Eu eu geralmente, e eu faço eu faço musculação com desde a Covid, eu adquiri esse hábito de fazer musculação com elástico, eu sempre fui viciado em academia, mas eu eu não sei, comecei a malhar com elástico em casa, e eu me sinto mais útil, porque eu eu malho, faço 1 série, aí eu vo <chuckles> vou limpar isso aqui exato, tô fazendo alguma coisa, eh
Corre. Uhum. <laughs> Tá bom. Ok. Ah, tá. Hã. Enten Para um pouco, tal. Claro. Você encaixa no seu dia a dia a os exercícios.